Mhm. Also, erst mal tut mir das leid, dass du, äh, in so 'ner Situation bist. Das ist, äh hört sich natürlich nicht so schön an. Und das ist natürlich was, was ja, wie gesagt, einfach, äh, ne, kein schönes Gefühl ist. Und, ähm, ja ähm, deswegen wünsche ich mir natürlich für dich, dass es dir da hoffentlich bald 'n bisschen besser geht. Meine Fragen, äh, an dich wären einmal: Seit, ähm, w also, wie lange ist das schon so, dass du so diese innere Unruhe hast? Sind das 'n paar Monate? Sind das 'n paar Wochen oder geht das sogar schon über Jahre? Und, ähm oh ja, erzähl. Mhm.
Vielen Dank. Äh. Äh, ja. Es geht schon, ah, ich würde sagen, über ein paar Jahre hinweg. Ja. Ähm, das ist bisschen, die die meine Situation ist, äh, bisschen komisch oder es kommen viele Sachen zusammen. Äh, einmal, meine Eltern sind sehr alt und da sind viele gesundheitliche Probleme aufgetreten. Und ich lebe sehr weit weg und ich kann einfach nicht alles stehen und liegen lassen und da rüber fliegen. Und, äh, dann ist das auch finanziell, ähm, ein Problem momentan einfach, äh, nicht zu arbeiten und einen Flug bezahlen. Und ich kann ich weiß noch nicht, wo ich bei meinen Eltern übernachten soll, weil die haben sich auch noch beide richtig in die Haare b bekommen. Äh, ich glaube, das ist mein Vater hat Alzheimer
Oh, wow, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh je. Mhm.
und meine Mutter möchte sich trennen von ihm. Ach, es ist wirklich unmöglich. Und dann auch finanziell bei uns. Es ist momentan nicht so toll. Äh, wir müssen 'n bisschen aufpassen, was wir ausgeben. Und da kommt n n das ist vielleicht auch altersbedingt. Äh, umso älter ich werde, umso mehr grüble ich herum: „Was wo ende ich?“
Ja. Mhm. Mhm, mhm.
Oder ist das, wo ich eigentlich oh Gott wo ich eigentlich bleiben will und
Oh.